Sì, perché alla fine nel calcio bastava anche ma anche tu puoi sbagliare 2, 3 partite di fila magari, no, però la squadra comunque magari è forte, poi magari tu finisci in panchina, però vince comunque, no. E quindi tu comunque hai sempre quella soddisfazione, no, nonostante esatto, mhmm, esatto. Mentre nell'atletica quello che cambia appunto, è che tu, ehm, sa le soddisfazioni sono di un totale livello differente. Tu devi essere sempre concentrato ogni gara che fai, n t se per sbaglio sei non sei concentrato, fai un errore, perché comunque in 100 metri ne puoi fare di errori, sembra, ma si possono fare tanti errori.
Vince. Sei partecipe. Eh beh, anche una falsa partenza, no, eh.
Sì, già una fa parti male, o comunque, mhmm, c mhmm, magari anche molli un po' di non raggiungi la velocità massima, ci sono tanti tanti aspetti da considerare. E insomma, ehm, poi quando f
E lì comp comprometti tutto, da solo voglio dire.
Mh, comprometti tutto, sì. Poi magari una preparazione durata 5, 6 mesi, arrivi lì, sbagli la gara che volevi far bene e quelle sono insomma delle batoste p non non non di poco conto insomma no. Ehm
Di diciamo che in quel caso non c'è la possibilità, come dire: "Io gioco male ma la squadra vince"; sono comunque sì, okay, son dispiaciuto per la mia prestazione, però sono contento per per per la squadra; lì se se se giochi male in atletica, voglio dire pe perdi la gara, e poi sei mhmm, ti trovi a fare i conti con te stesso fondamentalmente.
Mh-mh. Okay. Sì, anche come proprio sia te stesso perché poi è la parte principale. Ma poi quello che appunto tu sai, è che hai allenatori dietro le spalle che t'hanno allenato, quindi se tu sbagli la gara, poi anche loro, insomma, non sono molto contenti della della cosa, e anche la società stessa.
Mh, mh. Quindi ti ti senti Eh, ti senti la responsabilità, magari nel calcio te la senti un pochettino ne nei confronti dei tuoi compagni di squadra, che però può essere mascherata in quel senso, perché be come dicevamo la scuola può anche vincere; lì hai la responsabilità nei confronti de di allenatori che ti hanno allenato, che ti hanno aiutato per 5 mesi e poi non gli riesci a regalar la soddisfazione.
Mh-mh. <chuckles> E esatto, sì, eh sì, esatto. Poi insomma, il fatto che abbia iniziato così tardi la l'atletica comunque forse m'ha un po' aiutato, nel senso che quando comunque facevo errori, diversi errori così, loro comprendevano insomma, che io potevo potevo anche sbagliare, no?
Un poco un po' più to tolleranti. Un po' più tolleranti in questo senso.
Esatto, sì. Poi comunque adesso invece, pian piano iniziano sempre a insomma a pretendere, no, sempre sempre di più giustamente. Poi insomma s si vedrà in un futuro pross
Eh beh. Mhmm, giustamente, stai facendo un percorso. Ehm, guarda ti volevo chiedere quest'altra cosa: questao questo cambiamento, che è un cambiamento come dire netto, no, nella sport di squadra, sport individuale, in qualche modo, perché, ehm, poi magari lo lo sport può essere considerato anche come metafora di vita, in qualche modo ti ha aiutato anche nella nella vita al di fuori dello sport?

Esatto, sì. Quindi alla fine, all'inizio è stato proprio lì il problema. Ehm, però il motivo per cui io avevo lasciato insomma il il calcio era erano diversi e comunque, ehm, n c era il momento secondo me di cambiare, poi che all'inizio fosse stato un problema, insomma è un altro un'altra cosa. Per esempio il problema principale era era legato al fatto che non mi divertissi più a giocare a calcio, nel senso che che son sempre stato uno che cercava un po' di giocare, non dico da solo, però gli piaceva sempre tenere il pallone insomma e girare <chuckles> un po' per tutto il cad e divertirsi, no, ero un centrocampista, ehm, e quindi giravo un po' dappertutto. E poi quando arrivavo arrivi in prima squadra e comunque, ehm, c'è questa sensazione di essere un po' comandato, no, sia dagli allenatori che da quelli più anziani di te.
Di cambiare. Mh. Mh. Mh. Eh, ci sono delle dinamiche
Sì, molto diverso.
Sì, ci sono delle dinamiche un pochettino, come dire a anche anche gerarchiche in qualche modo, che poi delle volte sono esagerate e diventano un problem
Esatto e quindi, ehm, da quel punto in poi, ehm, insomma la motivazione è sempre scesa, e quindi ho ritenuto necessario dover cambiare. Ehm, nonostante fosse stata una scelta comunque abbastanza breve, nel senso che ho fatto 2 anni comunque in prima squadra, ehm, vabbè poi potevo ancora aspettare magari, non lo so, però comunque il il cambio l'ho l'ho fatto ormai; ehm, però si è rivelato comunque
Ah eh, la decisione la l'avevi presa. Ecco in che senso? Diciamo da che punto di vista, come dire, questo questo cambiamento, mhmm, si è rivelata un'opportunità, mhmm, dal momento che, nel momento in cui si dice opportunità, si tende a pensare a qualcosa di positivo, no?
Esat s